Ähm, wenn die darauf also, <chuckles> ich habe ich habe ich denke mir, das hat dann, ähm, hm, mehr mit der Person zu tun als mit den Fake News, weil
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Achso. Ja, wie wie meinst du das? Wie meinst du das?
weil, ähm weil die <chuckles> die die Personen die Personen, die darauf reinfallen, die, ähm die machen, ähm, hm, keinen keine die machen kein Research. Die, ähm die die möchten einfach nur, ähm, irgendwie dramatische Dinge, ähm, konsumieren und und verbreiten.
Mhm. Ja? Also, sag's. <chuckles> Ja. Ja, richtig? Mhm. Recherchieren. Ja. Kann ich glauben, ja.